นะคะ ซึ่ง เราเองเนี่ยนะคะรู้สึกว่า มันจะต้องถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะ เพราะว่าเราเองเนี่ยนะคะ เอ่อ มักจะถูกเอาเปรียบซ้ำ ๆ อยู่บ่อย ๆ อะค่ะ คือ อัน เนี้ยเรามองว่า ตอนที่เราเป็น ตอนนี้ที่อยู่ที่ออฟฟิศที่ทำงานน่ะค่ะ เราเองก็ยอมผู้ใหญ่มาตลอดเนาะคะ แล้วก็เราก็สังเกตว่า อืม ผู้ใหญ่เองอะค่ะมันจะมีคนที่เขาอยู่มานานแล้วอะค่ะ เราก็อยู่นาน เหมือน เราอยู่มา 13 ปีค่ะ แต่ว่ามันมี คนอยู่นานกว่าเรามากกว่านั้น คือเราสังเกต มันจะมี แก๊งแก๊งหนึ่งอะค่ะที่เป็นแก๊งแบบว่าอายุ 50 ใกล้จะ 60 แล้วอะค่ะ แล้ว ก็เป็น เป็นแก๊งที่แบบว่าชอบเรียกเด็กใหม่เนี่ยไปช่วยงานนะคะ แล้วก็พอ พอไปช่วยงานเสร็จแล้วอะ อ่า เขาก็จะแบบให้ใส่ผลงาน คืองานของเราอะค่ะ ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศสถาบันทางด้านการเงิน นะคะ ของเอกชนนะคะ แล้วมันจะมีข้างหลัง บ้าน ที่เรียกว่า หน่วยงาน back office ที่จะต้องคอยซัปพอร์ตลูกค้าด้านหลัง อย่างเช่นแบบว่า ระบบ การเงินมีปัญหา อย่างเช่นนะคะ แบบว่าอยู่ ๆ ก็มี เอ่อ ตู้ CDM ฝากเงินแล้วเงินค้าง ตู้เอทีเอ็มแบบว่าถอนเงินแล้วไม่ได้รับเงิน อะไรเงี้ยค่ะ เราก็จะอยู่ข้างหลังบ้านคอย อ่า ประสานงานกับฝ่ายไอทีให้ตรวจสอบ แล้วพี่ ๆ พวกเนี้ย เขาก็จะชอบเรียกตัว เรา ให้ไปช่วยงาน ประสานงาน แต่พอประสานงานเสร็จ ปกติถ้าเราทำงาน เราต้องใส่ชื่อเรา ใช่ไหมคะ อันเนี้ยให้ใช้คอมของพี่ แล้วพี่ก็นั่งประกบอยู่ข้าง ๆ แล้วก็ดูเอกสารอะไรก็ไม่รู้ค่ะ แล้วก็พอเวลาจะส่งงานก็ให้ใส่ชื่อพี่เขาโดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อเรา อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ อือฮึ อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ อ๋อ อือฮึ ครับ อือฮึ อืม โอ้ โอเคเลยครับผม แสดงว่า โอ้โฮ! จากเหตุการณ์ ที่คุณเล่าตรงนี้ มันก็คือในแง่ของที่ทำงานใช่ไหมครับ เอ่อ จะ อยากจะสอบถามเบื้องต้นว่า อ่า ที่คุณนั้นเจอสถานการณ์แบบเนี้ย มัน มันมีความถี่หรือบ่อยขนาดไหน? นะครับผม ที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกแล้วว่า เอ๊ มัน มันเริ่มไม่ใช่ เริ่มแปลก ๆ แล้ว ครับ
ค่ะ ค่ะ